Hımm.
gibi bir durum var. Mesela senin sevdiğin bir şarkı veya müzik türünde, eee, onu dinlerken nasıl hissediyorsun? Sen nasıl bağdaşlaştırıyorsun?
A! Ben ben ne yapmıştım onu söyleyeyim sana, şeyle ilgili böyle, senin söylediğine benzer bir teknik diyeyim şimdi. Eee, böyle bir aşk acısı çekiyordum <chuckles> bir zamanlar. Ya, yaşanmaz mı, yaşanmaz mı, hepimizin başının belası. Ve böyle şey, eee, bir tane şarkı seçtim ve o şarkıyla birleştirdim o acıyı, o aşk acısını. Onu ama özellikle yani bir aşk acısı değil, The aşk acısı. O aşk acısını. Onu birleştirdim.
Hıh. Hı hı. A! Yaşandı. <chuckles> Evet. Hıh. Hı. Hangi şarkıydı? Ay, eee özel değilse?
A! Şey, ımm, Cem Karaca'nın söylediği, aslında, eee, aslında şiir olan, eee, şimdi sen de herkes gibisin, Nazım Hikmet'in şiiri, bestelenmiş hâli ve şey ve ben onu böyle 2000-3000 kere dinlemişimdir çünkü şöyle yapıyordum. Gerçekten öyle. Şey gece sabaha kadar açıktı o. <chuckles> Şey yani
Hıh. A! O! Hı. Sürek sürekli tekrara alıyorsun değil mi?
tekrara alıyordum. Evet, onu dinliyordum ve bana yardımcı olduğu <laughs> artık şey
Nasıl yardımcı oldu?
Şöyle; yabancılaşmamı sağladı sanırım o duyguya. Yani öyle, ön yani şey, sabah akşam, sabah akşam aynı şeyi dinleyince, onu onunla birleştirdim. Ve şarkı hep aynı şeyi söylüyor ve aynı müzik dönüyor ya. Artık yabancılaşmaya başladım. Böyle biş bir kelimeyi
Hımm. Oh! Evet. Alışmaya başladın.